Yani, gider çok gerçekleri ve ya, işte, acayip dediğim belli bir ücreti var. Onlardan kısarsam, eee, bu sefer hani kariyerim etk etkilenir. İşte telefonumdan kısarsam bu sefer dışarı çıktığımda güvende hissetmem. Hani belli şeyler devam etmek zorundaydı öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hakikaten gıdadan, eee, kıstım. Eee, tabii burada diyebilirdim aileme: "Daha fazla para verin." diye ama, eee, istemedim daha fazlasını. Yani hani belli bir yere kadar destek olsunlar yeter dedim. Eee, sonrasında bu zeytinyağı, ekmek olayı işte böyle bir hani bi bir hafta sabah kahvaltılarında öyle idare ettim. Böyle üzerine de birazcık işte kırmızı biber, deniz tuzu falan. Ya aslında çok lezzetli ve sağlıklıydı öyle söyleyeyim. Ama insan sıkılıyor tabii.
Evet. Doğru. Hı hı. Olabilir, evet. Hı hı. Evet. Anlıyorum, hı hı. Hı hı. E, tabii sürekli aynı şeyleri yemek, eee, belli bir süre sonra, eee, canını da sıkmış olabilir. Eee
Aynen. E tabii, tabii. Evet, tabii. Bir de zaten streslisin yani. Eee, sonrasında sabah kahvaltılarında süte geçtim. Eee, 1 karton süt alırdım; badem sütü. Eee, ve, eee, şey yani 1 hafta giderdi, eee, müsliyle birlikte. Dolayısıyla o da çok iyi.
Çok doğru ve. Hı hı. Anladım. Yani ilk önce tavsiyelerin için teşekkür ederim. Eee, umarım bir daha böyle bir durumla karşılaşmazsın. Eee, bir de bir ders de çıkarmış olabilirsin. Peki, eee, bu aldığın ders ve bu yaşadığın deneyim senin hayatında bir ders de taşıdı mı? Eee, ve şu anda Hı hı. Şu anda mesela, eee, bir acil durum fonu ya da işte bir birikim fonu oluşturmak için bir yol izledin mi, eee, bu durumdan sonra? Onu da paylaşır mısın?
Evet, ben de. Hı hı. Ya, taşıdı. Evet. Evet. Hı hı. Aynen öyle. Eee, bundan sonraki, eee, kazancımın yani hepsini birikime koydum aslında.
Süper.
Eee, ama şöyle yani biraz da çok yoğun ve bazen harcamam gereken bir hayatım olduğu için hani mesela biriktiriyorum, biriktiriyorum bir bakmışsın işte hani bir gün, eee, bir yere gidiyor o para. Hani önceden de çalıştığımda birikimim vardı ama işte sonrasında bir şekilde harcadım ve parasız kaldım yani. Eee, ya burada, eee, çok da bilinçli olmak lazım. Ben en büyük yanlışı işim gerçekten çok iyi gidiyordu ve hani 2 sene boyunca aralıksız bu kadar iyi gidince hani hakikaten güvendim. Eee, güvenmemem gerekiyordu. Hani yanlış aslında biraz da bende.
Hı hı. Evet. <chuckles> Anlıyorum, hı hı. Hı hı. Evet.

Evet, bakıldığında. Eee...
Yani, gerçi yemekten de kısınca ne kadar pozitif etkileniyor bilmiyorum da. Evet, <chuckles> güzel soru. <chuckles> Şimdi orada çok zekice davrandım. İlk önce şöyle bir çünkü Türkiye'den yeni gelmiştim. Şimdi ve şu an yaşadığım ülkede de hakikaten, hani, çok pahalandı. Yani ekonomi resmen buraya vurdu. Eee, eee, evde böyle çok kaliteli, güzel, soğuk sıkım zeytinyağı vardı.
<chuckles> Ne yiyordun peki o zamanlar? <chuckles> Hı hı. Geçmiş olsun, evet. O, harika! <chuckles>
"1 dakika." dedim. "Bu hem çok sağlıklı hem de kurtarıcı olabilir." Sonra ek
<chuckles> Peki, ne yapıyordun zeytinyağıyla? <giggles>
Dur geliyor, bekle. Sonra oradan Ama ekmek almam lazım, tamam mı? Şimdi ama kaliteli ekmek yemek istiyorum. Zaten çok bir şey yemediğim için. Şimdi o kaliteli ekmek de €4 Şimdi, sadece sabah kahvaltısına €4
Hı hı. <giggles> A! Yani, bütçeye de, eee, aslında bakıldığında, eee, ekmek için verilecek, eee, yüksek, eee, hacimli bir para, değil mi dört euro? Hı hı.
Evet ama, hani, başka da bir şey yemiyorum. Hani, düşünsene, hani, onu verebilmem lazım o yüzden. Hani, domates yok, peynir yok, zeytin yok yani.
Tam Anlıyorum. Eee, tabii bu durumda, hani, cidden, eee, yokluğu da görmüşsün, bunu anlıyorum. Tabii, eee, geçmiş olsun ve cidden, eee, bu durum, eee, kolay atlatılacak bir şey de değil. Yani o anda yaşadıkların olsun, eee, g yani bir sürekli bir stres hâlinde de hissediyor olabilirsin. Bu ne kadar, eee, sürecek? İşte, eee, bir belirsizlik var. E, ne olacak, ne bitecek? Böyle bir gelecek kaygısı da yaşadın mı o anda peki?
Ay, hem de nasıl! Sonra, neyse Tabii. Hı hı. Her gün. Ya, bir kere şöyle; aslında işime çok güvenmiştim. Hani, dediğim gibi 2 senedir de, iii, hani, dijital ortamda yaptığım bir işti. Hep de çok iyi gitti. Ama y işte, ya döndüğüm bir şeyler oldu yani, hani, çok olmadım. Emm, artık, eee, güvenemedim. Onun çok hayal kırıklığı oldu. "1 dakika." dedim, "Şu anda bildiğin mayabilirim"
Evet, hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Doğru. Evet, ne yazık ki bazen hayatta olduğu gibi birçok, eee, böyle durumlarla karşılaşma, hatta yüzleşme gibi durumlarımız olabiliyor maalesef. İşte, hayat her zaman, eee, istediğimiz şekilde gidemeyebiliyor. İnişler de olabiliyor, çıkışlar da olabiliyor. E, sürprizler de olabiliyor bakıldığında, ki böyle senin, eee, hikâyende bakıldığı gibi, eee, büyük bir sürpriz olmuş, eee, anladığım kadarıyla.
Tabii. E, tabii. Bilmiyordum. O yüzden çok oldu. Eee, aaa Hı?
Hı hı. Hı hı. Peki, e, aylık giderlerini nasıl hesapladın o dönemde mesela? Eee, gerçekçi miydi giderler yoksa ilk çıktığın o rakamlar nasıldı? Gerçek hayatta bir değişiklik olmuş muydu?